ค่ะ อยากให้คุณน่ะค่ะช่วยแชร์ให้ฟังนิดหนึ่งอะนะคะเรื่องความสมดุลนะคะระหว่างงานและครอบครัวเนี่ยนะคะในแบบของคุณน่ะค่ะ คุณปรับยังไงอะคะให้มันลงตัวน่ะค่ะ?
อืม ได้เลยค่ะ คือต้องบอกก่อนนะคะว่าก่อนหน้าเนี้ยเราทำงานกับครอบครัวค่ะ แล้วตอนนี้ปัจจุบันน่ะเราก็แยกออกมาทำงานเองแล้ว เราก็อยู่กันคนละบ้านด้วย ดังนั้นเนี่ยเรื่องเวลาในเรื่องของการที่เราจะต้องเอาเวลาของเราอะกลับไปให้ครอบครัวเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่ในปัจจุบันที่เรายังจะต้องทำค่ะ
อืม อืม อืม ค่ะ โอเค นั่นก็หมาย หมายความว่า คือแม้ว่าคุณอะจะแยกออกมาแล้วก็จริงอะเนาะ แต่ว่าโดย ส โดยแบบเหมือนกับความที่ก็ยังมีความผูกพันกับครอบครัวเนาะ ก็แบบเหมือนกับ ก็ยังต้องแบบเหมือนกับ เอ่อ แบ่งเวลา แล้วอยากให้คุณเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่า เออ คุณแบ่งตารางเวลาของคุณยังไงบ้างนะคะ?
อืม คือเมื่อก่อนเนี่ยเราแบบว่าทำงานให้กับที่บ้านเต็มตัวเลย พอปัจจุบันเนี่ย เราแบบเป็น Freelance ดังนั้นแล้วเราค่อนข้างที่จะมีเวลาว่างมากกว่าลูกคนอื่นในครอบครัว แบบเนี้ยค่ะ ดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็มักจะแบ่งเวลาไปหาคุณแม่ แล้วก็ด้วยความที่คุณแม่เราอะขับรถไม่เป็นเนาะ เขาก็มักจะให้เราเนี่ยช่วยในการทำงานบางส่วนด้วยเช่นกันค่ะ ส่วนใหญ่แล้วอาทิตย์หนึ่งอะค่ะเราก็จะขับรถไปหาคุณแม่ แล้วก็คุณแม่เนี่ยเขาจะเป็นคนแบบว่าคิด แพลน เลยว่า โอ้โฮ 1 วันที่เราไปหาคุณแม่
อืม อือ ๆ ๆ อืม อ๋อ จะทำอะไรบ้าง อย่างเงี้ยเหรอคะ?
ใช้เลยค่ะ คือเหมือนกับว่าเขาก็ อ่า แบ่งเวลาอย่างน้อยเนี่ยคือต้องได้กินข้าวด้วยกันนะ ถ้าไม่ได้กินข้าวกับคุณแม่เนี่ย เราจะงอน เพราะเราจะรู้สึกว่า โอ้โฮ แหม มาใช้ให้เราทำงานอย่างเดียวเลยเนาะ ไม่นึกถึงว่าเราอยากจะคุยด้วยเลย อะไรแบบเนี้ยค่ะ
อ๋อ อืม ๆ <chuckles> เออ อ๋อ โอเคก็มี ก็แอบมีความงอนคุณแม่เนาะ เพราะฉะนั้นแล้วก็คือ อา ตารางที่คุณแม่ทำมาเนี่ย ต้องมี ต้องมีกิจกรรมกินข้าวร่วมกันระหว่างคุณลูกและคุณแม่อยู่ด้วยแน่นอน ถูกต้องไหมคะ?
ใช่เลยค่ะ แล้วก็มีบ้างนะคะ นาน ๆ ทีที่เราเองเนี่ยจะต้องแบ่งเวลาส่วนตัวที่จะต้องแบบว่าพาคนในบ้าน แบบเนี้ยค่ะ ส่วนใหญ่ในบ้านเราเนี่ยก็เริ่มมีผู้สูงอายุแล้ว เช่น นอกจากคุณแม่เนี่ย ก็ยังมีพี่สาวของคุณแม่ แล้วก็ยังจะมีคุณยายของเราด้วย ก็มีผู้หญิงทั้งนั้นเลยค่ะ ส่วนใหญ่เราก็ต้องแบ่งเวลานะคะพาทั้ง 3 คนเนี้ยไปโรงพยาบาล ไปเช็ก ด้วยความที่เขาเป็นหัวใจนะ เขาก็ต้องแบบว่าไปหาคุณหมอ อา
อืม ค่ะ อา เออ เออ อ๋อ เป็นโรคหัวใจ อืม ค่ะ
ใช่ ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมีการแบ่งเวลา นอกจากแบ่งเวลาพาไปหาคุณหมอแล้วเนี่ย บางทีเราก็ต้องแบ่งเวลาพา 3 คนเนี้ยไปทำบุญ บางทีแบบว่างานบุญใหญ่ ๆ แบบว่า อ่า วันนี้วันพระใหญ่นะ เราว่างหรือเปล่า ก็ต้องนัดจังหวะจะโคนกันให้ดีค่ะ ว่าเราจะต้องแบบไปรับใครก่อน แล้วก็พาไปวัดไหน อะไรยังไง แบบนี้ด้วยค่ะ
อืม ๆ ๆ ค่ะ อ๋อ อืม โอเค อา อันนี้ก็คือแบบเหมือนกับจะเป็นใน วันหยุดสุดสัป ส ส่วนใหญ่จะเป็นวันหยุดสุด ส สุดสัปดาห์ ใช่ไหมคะ ที่คุณแบบเหมือนกับพา เอ่อ พาแบบเหมือนกับตัวเองไปเจอคุณแม่ แล้วก็แบบเหมือนกับอาจจะพาท่าน แล้วก็อาจจะเป็นแบบเหมือนกับ เอ่อ คน คนในครอบครัวอื่น ๆ ไปด้วย ไป ไปวัดก็ดี พาไปกินข้าวก็ดี อะไรแบบนี้เนาะ ใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ แต่ก็มีบ้างนะคะ ที่บางทีเนี่ยเราก็ไม่มีเวลาว่างค่ะ คือเหมือนบางทีเนี่ย เอ่อ ถ้านัดก่อนเนี่ย เราก็จะมีเวลาว่างแน่นอน เพราะว่าเราก็ต้องจัดตารางเวลาของเราเนาะ แต่บางทีคุณแม่เขาก็อยากจะแบบว่า เออ วันนี้ว่างไหม ช่วยแบบว่าพาไปที่นั่นที่นี่หน่อย แบบเนี้ย ถ้ามาบอกกะทันหันแน่นอนว่า ก็เคยมีบ้างที่มันมีงานที่เราจะต้องทำในวันนั้น ก็เหมือนกับบางทีเราก็รู้สึกน้อยใจบ้างนะคะว่า โอ้โฮ แบบ เออ บางทีเนี่ยก็มีลูกตั้ง 3 คนเนาะในครอบครัว แหม ก็ใช้เราคนเดียวเสียคุ้มเลยนะคะ
อืม เป็นยังไงคะ? อา อืม ๆ ๆ อืม อืม อืม อืม อืม อืม โอเค ก็มีแอบน้อยใจอยู่บ้าง คือหมายความว่าถ้าคุณแม่เนี่ยจะไปไหน อย่างสมมุติเนี่ยท่านแบบเหมือนกับ อะ ใน ในระหว่างสัปดาห์จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยนะคะ ส่วนใหญ่คุณก็จะทำงานเนาะ ใช่ไหมคะ แต่ว่า อะ เกิด เอ่อ เกิดคุณแม่เนี่ยอยากจะขอให้คุณพาไปที่ไหนสักที่หนึ่งอะนะคะ ล แบบสมมุติ อา พาไปตลาดเนาะ ล ในวันที่เป็นวันธรรมดาเนี่ย คือ อ คุณอาจจะ แพลน ไม่ได้เนาะ เพราะว่าจริง ๆ แล้วด้วยงานของคุณเอง ใช่ไหมคะ มันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อ เอ่อ อย่างที่คุณแม่ขอก็อาจจะ ท พาท่านไปไม่ได้ แบบนี้เนาะ
ใช่ค่ะ คือส่วนใหญ่แล้วที่เราจะต้อง แพลน โดยที่คุณแม่ไม่ต้องทักมาแบบว่าให้เราหยุดเนี่ย ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเทศกาลค่ะ คือทุก ๆ ปีเนี่ยก็จะเป็นเทศกาลเลยคือตรุษจีน ก็คือมันก็จะมีวัน อ่า วันจ่าย วันไหว้ วันเที่ยว อะไรแบบนี้เนาะ ดังนั้นแล้วเราก็ต้องหยุดรวดเดียวไปเลยค่ะ เพราะว่าก็ต้องให้เวลากับครอบครัว 1 เลยวันจ่ายเนี่ย แน่นอนว่าจะต้องเป็นลูกสาวอย่างเราที่จะต้องพาคุณแม่ค่ะไปจ่าย ใช่ ไปจ่ายตลาด พาไปซื้อของไหว้เจ้า แล้วก็พอวันไหว้เนี่ยเราก็ต้องมาบ้านของเรา เราก็ โอ้โฮ จัดเตรียมของไหว้ อ่า ของเซ่นไหว้แบบเทพเจ้า แบบนี้นะคะ แล้วก็ไหนจะต้องแบบเป็นคนเก็บ เป็น คนล้าง อีก เยอะเลยค่ะ
อืม อืม ๆ ๆ ๆ พาคุณแม่ไปจ่ายตลาด อืม อา ค่ะ เออ เออ อ้าว แล้ว แล้วอย่างงี้คือคุณขา อะ อย่างเทศกาลอันเนี้ย คือ คือคุณก็จะเป็นคนพาไป ล แต่อย่างมี มี มีอยู่ที่ คุ มีคำหนึ่งที่คุณบอกว่า คือคุณเป็นลูกสาวคนเดียวในบ้านนี้ใช่ไหมคะ? อีก อีก 2 คนหนึ่ง น ก็เป็นแบบเหมือนกับคุณ คุณพี่ชาย อย่างงี้เหรอคะ คุณพี่ชาย คุณน้องชายเหรอคะ?
อืม จริง ๆ แล้วเราอะเป็นน้องคนสุดท้องค่ะ ก็คือมีพี่ชายคนโตนะ แล้วก็มีพี่สาว แต่ว่าพี่สาวเนี่ยเขาย้ายไปอยู่ แล้วก็บ้านเขาค่อนข้างที่จะไกล แล้วก็เขาก็ทำงานประจำด้วย แบบเนี้ยค่ะ ซึ่งก็เลยทำให้แบบเขาอะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณแม่ แต่ว่าเขาก็จะเหมือนหาเวลาให้คุณแม่เองนะ เหมือนต่างคนก็ท่อนข้างที่จะต่างแยกย้ายกันแล้วด้วยอะค่ะ เหมือนเราหาเวลาให้แม่สัปดาห์ละครั้ง แบบเนี้ย เพราะว่าก็ช่วยงานคุณแม่ด้วย แต่ของพี่สาวเราเนี่ยเหมือนจะ อาจจะเจอกันสัก 3 เดือนครั้งให้คุณแม่ แบบเนี้ยค่ะ
อืม ๆ ๆ ๆ ไกล อ๋อ เออ ๆ ๆ อืม อืม ๆ อืม โอเค เข้าใจแล้วค่ะ แล้ว ย คุณขา อย่างเหมือนกับ อะ โดยปกติแล้วเนี่ยนะคะ แบบเหมือนกับในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่คุณแม่แบบเหมือนกับจะอยากเจอคุณ ให้คุณพาไปทำธุระนู่นนี่ แล้วก็พวกวันเทศกาลต่าง ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วแบบเหมือนกับ เอ่อ มันจะมี เขาเรียกว่า กิจกรรมหรืออื่น ๆ อีกไหมอะคะ? ที่แบบเหมือนกับเป็นกิจกรรมที่ อะ คุณและคุณแม่เอง อะไรเนี้ยค่ะ ได้เจอะ ได้พบเจอกันน่ะค่ะ
อืม ก็อย่างที่บอกเลยว่า เอ่อ ด้วยความที่พี่สาวเราเนี่ยเขาจะทำงานประจำ ดังนั้นแล้วกว่าอาจจะได้เจอกันเนี่ย เขาก็จะบอกแบบว่าวันเวลาล่วงหน้าเลย ก็คือก็ยังเป็นหน้าที่เราเหมือนเดิมค่ะ คือการแบบว่าไปรับคุณแม่เนาะ แล้วก็แบบว่า โอ้โฮ นัดกันเสร็จสรรพว่า จะไปกินร้านอาหารไหนดีล่ะ จะไปทำบุญไหม ก็คือเราก็จะเป็นเหมือนสารถี แบบเนี้ยค่ะ เป็นคนขับรถประจำตำแหน่งคุณแม่เลยก็ได้นะ ก็เหมือนกับว่าต้องพาคุณแม่ไปเจอพี่สาว ก็กินข้าวด้วยกัน ก็นาน ๆ ทีเจอกัน มีการพูดคุยกัน แบบเนี้ยค่ะ
อืม อืม ๆ อืม อืม อืม อืม ๆ ๆ อืม โอเคค่ะ ก็ฟังดูแบบเหมือนกับก็ อ ก็ดูน่าอบอุ่น น่าสนุกดีนะคะ แบบเหมือนกับทั้งคุณแม่คุณ หรือว่าพี่สาวคุณ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็มาเจอกัน แล้วแบบนี้คุณค่ะ คุณคิดว่าแบบเหมือนกับ มันก็ต้องมีบ้างเนาะบางครั้งที่แบบเหมือนกับ อย่างที่คุณบอกว่าบางทีคุณอาจจะแบบเหมือนกับจัดการ บริหารจัดการเวลาไม่ได้ ในการที่ทำ ม ให้ มาให้เจอกับคุณแม่ อะไรมันคืออุปสรรคที่แบบเหมือนกับ อะ ใหญ่ที่สุดที่คุณไม่สามารถแบ่งเวลาให้ครอบครัวได้ในบางครั้งบางคราวอะคะคุณขา?
อืม จริง ๆ แล้วด้วยความที่เราทำงาน freelance โดยเฉพาะเราอะ ทำงานแบบเป็นหมอดู ดังนั้นแล้วลูกค้าที่เข้ามาเนี่ย คือเราสามารถทำงานข้างนอกได้นะ แต่ใช่ ลูกค้าก็ต้องนัดด้วย แต่ว่ามันจะมีบางช่วงค่ะ ที่เคยเจอมานะ คือเหมือนกับมีลูกดวงเราอะไปรีวิวผ่านใน social แล้ว โอ้โฮ ตอนนั้นเนี่ยแชตแตกเลยค่ะ คือเรารับลูกดวงที แบบ แบบ เหมือนแบบหลายสิบคนต่อวันแบบเนี้ย ก็ทำให้แบบ ทั้งอาทิตย์นั้นน่ะค่ะ แบบเราแบบไม่ได้ไปเจอคุณแม่ แล้วก็ต้องบอกคุณแม่ตามตรงว่า โอ้โฮ แบบเหมือนถ้างานมันดี ก็ต้องรีบกอบโกยเอาไว้นะ คือคุณแม่เขาก็เข้าใจค่ะ เหมือนจริง ๆ แล้วเราก็เคยรู้สึกน้อยใจบ้างนะ โอ้ ทำไมใช้ จะต้องใช้แต่เราลูกคนเล็ก เพราะว่าเราทำงานแบบ freelance ว่างใช่ไหม แต่พอเราไม่ว่างเนี่ย คุณแม่เขาก็แก้ไขปัญหาได้นะคะ
อืม ๆ อืม อืม ๆ อืม อ้าว อ๋อ ต่อวัน โอ้! เออ ๆ อืม อือ อืม ๆ อืม ๆ ๆ อืม อ๋อ ก็แปลว่า เอ่อ เวลาคุณไม่ว่างคุณแม่ก็อาจจะ ไป เอ่อ ไป เอ่อ มีตัวเลือกอื่น มี ออปชัน อื่นในการทำงาน แต่ว่าเข้าใจแล้วค่ะ ว่าคุณแม่ก็คงอยากจะให้ลูกสาวคนเล็กพาไปไหน ต่อไหน อาจจะแบบเหมือนกับอยากอยู่ใกล้ชิดคุณ อะไรอย่างเงี้ยเนาะ อา อย่างงี้คุณขา แล้วเวลาที่คุณยุ่งมาก ๆ อย่างเงี้ย เออ แล้วบางครั้งบางคราวเนี่ยนะคะ คุณน่ะ ไม่ได้ไปตามที่คุณแม่ขอเนี่ย คุณรู้สึกอย่างไรบ้างอะคะ?
อืม จริง ๆ แล้วก็มีบ้างที่เราก็จะรู้สึกแบบ เออ แบบครั้งเนี้ยไม่ได้ไป แต่ว่าเราก็ยังพอเข้าใจได้ว่า ถ้าคุณแม่อะไม่มาใช้เราอะเขาก็จะไปใช้แบบว่าพี่สะใภ้ ที่เป็นแบบแฟนของพี่ พี่ชายเรา แบบเนี้ยค่ะ ใช่ ซึ่งเขาก็อยู่บ้านเดียวกันนะ แต่คือคุณแม่เราก็จะเป็นประเภทที่แบบว่าขี้เกรงใจ เพราะเห็นว่าเขาอะทำงานประจำทุก ๆ วัน อย่างเงี้ย เขาก็เลยแบบว่าไม่กล้าใช้ แต่พอแบบว่าตัด ชอยซ์ ของเราออกไปแล้ว วันนี้เราไม่ว่าง คุณแม่เขาก็จะโทรไป หาพี่ชายบ้าง หาพี่สะใภ้บ้าง ที่อยู่บ้านเดียวกันนี่แหละค่ะ
อืม อืม พี่ชาย อา ค่ะ อ๋อ เออ ๆ ๆ อา อา อา โอเค เออ ก็ ก็ ก็คือว่า อา ถ้า โอเค เอ่อ คุณไม่ว่าง ก็จะมีแบบเหมือนกับมี อืม พี่ชายคุณ ไม่ใช่พี่ชายคุณสิ เขาเรียกว่าอะไรนะ ลูกสะใภ้ ก็คือพี่สะใภ้ของคุณนั่นเองเนาะ ที่แบบเหมือนกับก็คอยเป็นสารถีให้คุณแม่คุณได้เช่นกัน แบบนี้เนาะ นะคะ
อืม
เออ แล้วอย่างงี้ แล้วอย่างงี้คุณขา อา ย้อนกลับไปที่กิจกรรมได้ไหม กิจกรรมที่แบบเหมือนกับคุณทำกับคุณแม่คุณ อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ในเรื่องของแบบเหมือนกับ พาคุณแม่ไปนู่นมานี่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คุณมีความรู้สึกว่า เออ กิจกรรมไหนที่แบบเหมือนกับมันก็ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคุณแม่ได้บ้าง นอกจากกิจกรรมที่ อา อาจจะเป็นกินข้าวที่ ค ที่คุณ ที่คุณแบบเหมือนกับ reflex รีเควสต์ ขอคุณแม่เลยว่าต้องมี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นกิจกรรมอื่นใดอีกไหมคะ?
ใช่เลย โอ้ จริง ๆ แล้วก็มีค่ะ แต่ว่ามันจะเกิดขึ้นแบบว่านาน ๆ ครั้งมาก ๆ เพราะว่าคุณแม่เราอะไม่ชอบเที่ยว ดังนั้นแล้ว มีครั้งหนึ่งที่คุณแม่เนี่ยบอกว่า "เออ แบบอยากไปจังหวัดบ้านเกิดสักครั้งหนึ่งนะ" แต่ว่าเขาน่ะไม่อยากนั่งเครื่องบิน เราก็เลยเสนอว่า "อา งั้นก็ขับรถไปสิ มันก็เหลือแค่ทางเลือกเดียวแล้วแหละ" ก็กลายเป็นว่าเราคนเดิมค่ะที่ต้องมาช่วยคุณแม่ขับรถ แต่ว่าด้วยความที่เดินทางไกลนะ ครั้งนี้เราก็ต้องแบบพาคุณแฟนไปด้วย แล้วก็มีคุณแม่ แล้วก็ อ่า มี อ่า พี่สาวคุณแม่ติดสอยห้อยตามไปอีกคน แบบเนี้ยค่ะ ก็ทริปนั้นเนี่ยเป็นทริปที่เรามีความสุขนะคะ เพราะว่าเหมือนกับเราได้ใช้เวลาแบบวันหยุดของเราจริง ๆ แล้ว ใช่ เราก็ได้ไปเที่ยวด้วยค่ะ แล้วก็ยังได้อยู่กับแฟนด้วย คือเหมือนแบบได้อยู่กับคนที่เรารัก แล้วก็ได้หยุดงานจริง ๆ ด้วย
อ๋อ เหรอคะ? เออ ๆ ๆ อา! อ๋อ อืม ๆ ๆ อืม อืม อืม กับคุณแม่ใช่ไหม? เออ โอ้ อย่างนี้ก็คือ ก็แบบขับรถนานไหมคะ? กว่า ท กว่าที่แบบเหมือนกับ สลับกันขับอะไรแบบนี้เหรอ หรือว่ายังไงเอ่ย?
โอ้โฮ ตอนนั้นเนี่ยขับรถจากทางภาคใต้ไปถึงภาคเหนือเลย เกือบเหนือน่ะ ก็ไปถึงพิจิตรน่ะค่ะ
อืม เป็นยังไงบ้างคะ? โอ้โฮ โอ้ โอ้ คุณกี่โลน่ะ? มี มันต้องมี อืม คือ อ่า กรุงเทพ-เชียงใหม่อะ 700 อันเนี้ยมากกว่า 700 แน่นอน ถูกไหมคะ?
ก็ค่อนข้างที่จะมากกว่านิดหนึ่งแล้วกัน อะ คือก็ต้องค่อนข้างที่จะบาลันซ์วันหยุดให้ดีเนาะ เหมือนแบบการทำงาน เราก็เรียกว่ายังทำงานได้อยู่ เพราะอย่างที่บอกว่า อา เราทำงานเป็นหมอดูก็ยังรับงานนอกเวลาได้ ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ยังรับได้ แบบเนี้ยค่ะ แต่มันก็เป็นการแบบพักผ่อนไปในตัว คือเราไม่ได้ขับรถรวดเดียวแบบ โอ้โฮ ไปถึงจังหวัดพิจิตรเลย อา เราก็ค่อย ๆ แวะข้างทางแบบว่า อุ๊ย พักที่ชุมพรคืนหนึ่ง พักที่นครปฐมคืนหนึ่ง อะไรแบบเนี้ยค่ะ
<chuckles> เออ เออ เออ อืม ๆ ๆ อืม อืม ๆ อา เออ เออ อ๋อ โอเค นั่นก็แปลว่า เอาจริง ๆ แล้วอะ ระหว่างทางเนี่ยนะ นอกจากที่คุณจะใช้เวลาร่วมกันระหว่างครอบครัวเนาะ แล้วก็คุณแฟนเนาะ คุณแม่ คุณป้า คุณป้าของคุณ ใช่ไหมคะ แบบนี้คือมันก็จะมีแบบเหมือนกับเรื่องราวอะไรหลาย ๆ อย่าง ที่แบบเหมือนกับทั้งคุณอะเนาะ ครอบครัวของคุณด้วยนะคะ ได้เก็บเกี่ยวระหว่างทางร่วมกัน มันก็เป็นช่วงเวลาที่ดี ๆ ใช่ไหมเอ่ย?
ใช่เลย ก็ 1 คือ ได้พักผ่อน แล้วก็เหมือนที่เราขับรถเนี่ย เราก็ไม่ได้รีบขับรถจนมากเกินไป มันก็เป็นอะไรที่รู้สึกโอเคมาก ๆ เลยค่ะ เหมือนนาน ๆ ทีเนี่ย ก็ได้ไปเที่ยวกับคุณแม่ แล้วก็มีคุณป้าไปด้วย เอ่อ เราก็รู้สึกว่า โอเค เราก็ได้ทำประโยชน์ให้กับเขาแล้ว เหมือนได้พาแบบว่าคนในบ้านมาเที่ยวมาไหว้พระ แบบนาน ๆ ทีถึงเขาจะออกมา แบบเนี้ยค่ะ
อืม อืม ๆ ๆ อืม ๆ อืม ๆ อืม อืม ๆ อืม ๆ เอาจริง ๆ แล้วดูก็ ดูคุณ แม้ถึงว่าจะมี เขาเรียก มีอาชีพที่เป็น freelance เนาะ นะคะ แต่ว่าดูคุณก็มีความ เขาเรียกว่าไงนะ แบ่งเวลาเป็นสัดเป็นส่วน ระหว่างงานของคุณเองที่เป็น freelance กับครอบครัวได้อย่างลงตัวมาก ๆ จริง ๆ เหมือนกันนะคะเนี่ย ไม่แน่ใจว่า เอ๊ะ! เคล็ดลับของคุณเนี่ยน่ะค่ะ มันคืออะไรกันคะ?
โอ้ ก็เคล็ดลับของเราเนี่ย อาจจะเป็นเพราะสายงานของเราด้วยล่ะค่ะ ที่มีความอิสระเนาะ ดังนั้นแล้ว ค่อนข้างที่จะมีเวลาให้กับคนในครอบครัวเป็นอย่างมากค่ะ แต่ว่า นั่นแหละ ข้อเสียข้อดี มันก็จะมีแตกต่างกันไปค่ะ แต่คือเราก็เพียงแค่พยายามแบ่งเวลาในช่วงที่เราว่างเนี่ย เอาไปให้กับครอบครัวบ้างเท่านั้นเอง เพราะว่าเหมือนใจเราก็อยากจะเจอครอบครัวด้วยนั่นแหละค่ะ
อืม ๆ อืม ๆ ๆ อืม อืม จริง ๆ ก็คือใช่เลยนะคะอันนี้ ก็คือเคล็ดลับของคุณ ก็คืออันนี้เองที่แบบเหมือนกับ อา ก็ต้องดูแลเอาใจใส่ครอบครัว แล้วก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีในเรื่องของงานด้วยเช่นกัน โอ้ วันนี้ก็คือได้รับเคล็ดลับดี ๆ เยอะแยะมากมายเลยนะคะ แล้วก็พูดคุยกันสนุกมาก ๆ เลยค่ะคุณขา ยังไงก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวให้ฟังกันในวันนี้นะคะ วันนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะ แล้วก็สวัสดีนะคะ
สวัสดีค่ะ